Ah, d'accord, tu es miniaturisée, c'est ça?
Oui. C'est un peu, ou alors c'est la boîte qui est géante. <chuckles> Mais, heu, non, faudrait que je retrouve parce que si tu aimes bien les trucs angoissants. Après il y a un film que j'ai bien aimé, heu, c'était Les Autres.
Et ben OK. Non, c'est pas la même chose. <chuckles> Les Autres.
Avec, heu
J'ai jamais vu, je pense.
Ah ouais.
Et ça parle de quoi?
C'est un peu, heu Comment on dit? Ah oui psychologique, heu, c'est c'est ça fait peur, hein, ça fait peur. En gros, la la c'est la l'ex-femme de comment il s'appelle? <tsk> Ah Demi Moore! Non pas Demi Moore.
Johnny Depp?